Apa, tuh?
Wah, itu sama kayak karyanya si Nolan juga itu, wah.
Ah, boleh boleh boleh aku mau coba catat apa filmnya? Judulnya? Tenet? Oh.
Mhm. Tenet, Tenet, T-E-N-E-T, iya, Tenet.
Oh, wah wah wah.
Wah, itu nontonnya eee, awalnya kan kayak dari, apa ya, depan gitu, kayak benar, gitu ya, padahal aslinya itu filmnya harus dibalik, jadi kayak kita nonton dari belakang ke ke, apa, dari depan ke belakang, dari akhirnya itu, sampai ke awalnya.
Mhm. Oh.
Eee, jadi adegannya tuh aneh, loh. Ada peluru balik lagi, terus itu hooh.
Oh, gitu? Tenet. Oh, wah.
Baru ,deh, ngerti, bene. Waduh, itu aku nonton berapa kali baru ngerti. <chuckles> Iya, iya diulang-ulang.
Iya. Oh, gitu. Harus berkali-kali, ya. Tapi, emang dia semua filmnya ini ya, emang mikir keras, ya?
Mikir. Benar, kayak enggak masuk akal, sih, kalau itu, ya, Nolan. <laughs> Mhm, mmm.
Benar benar benar benar. Iya, ya, kok, dia kadang suka mikir, dia, kok, bisa, ya, kepikiran ide itu, film itu gitu, ya, iya, keren keren keren keren.
Iya, kan? Benar, ini teorinya, kok, bisa kayak begini. Itu saking bagusnya yang, eee, Interstellar itu kan diputar ulang, karena dia, apa, filmnya itu pake yang 49 milimeter apa apa, gitu, gede banget pokoknya filmnya. Heeh, jadi di diputar ulang. Jadi, di bioskopnya yang lebih gede lagi, di Indonesia enggak ada, sih. Di luar, aku kemarin lihat, keren banget, sih. <laughs> Haduh, mhm.
Mmm. Mmm. Oh. Oh, iya, sih. Iya iya, benar benar. <laughs> Wow, mantap, ya. Dari terus kalau Masnya nih dari semua hobi itu yang benar-benar paling di <tsk> suka yang paling dinikmati apa tuh? Kalau misalkan, eee, bisa milih atau boleh milih yang mana tuh?
Iya, mhm, mhm. Iya. Eee Mmm, bisa milih salah satu ya, masak kali ya. <laughs>
Iya iya iya. Oh, masa? Wah, enggak terduga banget, nih, jawabannya, nih. Kenapa, tuh kenapa, tuh?
Mhm, <laughs> masak kali ya, ya aku, apa, ada kepengen, sih buka resto gitu, ya, cuma, ya masih belum ada duitnya sama belum ada waktunya gitu, <chuckles> heeh.
Oh. Oh, resto apa, nih? Cina? Resto Cina?
Iya, sih, kayaknya yang masakan yang sederhana aja, sih, sebenarnya, tapi orang, eee, tiap hari datang, gitu, Mbak, heeh, kayak mungkin, ya, telur ceplok sama apa, gitu, kan, heeh, atau nasi goreng apa gitu, tapi orang-orang tuh datang ngang mulu, gitu, yang menunya enggak banyak. Ya, itu kan lebih asik, tuh, kalau begitu, menunya enggak banyak, orang datang terus. <laughs>
Mmm. Oh, iya, benar. Mmm. Iya iya, benar benar, mmm, ada, tuh, yang kayak telor ceplok doang, tuh, pakai kecap, gitu, ya, laris manis, benar, sih. <chuckles>
Iya, nah, itu kan dari daerah aku itu Mbak, mhm, iya, di Kalimantan itu, heeh.
Ah, oh, iya, benar ya. Oh, heeh heeh heeh, iya, itu viral banget, padahal sederhana, ya, mhm, ya.
Iya. Itu menui menunya enggak banyak itu, iya. Jadi, telur ama kecap itu, kan, habis itu ada sayur kayak ditumis gitu tauge, eee, terus ada mi goreng, sama nasi goreng, udah itu aja.
Mmm, mhm.